Ừm, đúng rồi, chính xác. Hổng biết là, kiểu, ơ, có bao giờ mà bà bị dụ dỗ như vậy chưa? Kiểu, dụ dỗ thành công theo một cái sở thích nào đó á.
Sao, sao? Ừm. Ừm. À, là của người khác dụ tui, đúng hông? À, thì thật ra tui là một người rất là chủ động bà ơi, tui toàn dụ người ta hông à bà chứ tui hổng ai dụ được tui hết á, tại vì cái gì tui cũng chơi hết trơn á, cứ rủ là tui đi à, tui muốn từ chối, ừm, ừm.
Đúng rồi, đúng rồi. Ừm, ừm. Rồi, hay quá vậy, nhưng mà ờ, ê, vậy hay á nha, kiểu, có một người bạn như bà là, kiểu, thử được nhiều thứ luôn á.
À ha. Đúng rồi, tại vì lâu lâu tôi cũng hay bày trò, tui cũng rủ này rủ kia, giống như bữa hổm nè, tui rủ mấy bạn tui nha, rất là sợ ma nha bà, kiểu, ơ, coi phim kinh dị nè, che mắt nha, nhưng mà tui rủ đi nhà ma chơi giải đố bà. <chuckles> Cả nhóm đi luôn, ờ, đó đó, kiểu vậy đó.
Ừm. Rồi. Trời ơi, đã quá vậy! Ờ! Ê, mấy cái đứa mà, kiểu, nó sợ nha, mình rủ thành công nó cũng là một cái gì đó rất là tự hào luôn á.
Ờ, ờ, ờ. <chuckles> Ừ, ừ. Chính xác nha. Ê, mà bạn tui sợ thiệt bà, vô trỏng cái sợ quá ngồi một chỗ luôn, hổng dám đi đâu luôn. <laughs>
<chuckles> Ồ! Trời! Hồi lúc mà tui chuẩn bị đi á, thì tui cũng có nghe cái hình thức này, ờ, nhưng mà đại khái như là để rủ một cái nhóm mà nó, ơm, nó đông á, thì tui lại lại hông có nhiều, gọi là, bạn thân tới mức như vậy, đó. Chỉ có 4 đứa, mà 4 đứa đi thì chắc cũng chán á, đó. Ủa vậy hả? Ồ.
Tại sợ thiệt. sao, sao? À há. Ừm, ừm, ừm. À há. Cũng khó, đúng hông? Ừm, ừm. Ừm, ừm. À, à, à. Ừ, đó, đúng rồi, chính ơ, 4 đứa đó bà, 4 đứa đó bà. Ừ, đúng rồi, có 4 đưa tụi tui, à, tại vì cái chỗ nó cũng khá là nhỏ á bà, bà nhìn trên, ơ, clip quảng cáo thì thấy nó cũng khá rộng nhưng mà vô đó nó nhỏ xíu à, tại vì cũng dạng những cái tòa nhà người ta trang trí trong đó đó ờ, nó cũng hông có rộng lắm đ sao, sao?
Ừm. Ờ. Ừm. Ủa? Mà hổng được bà ơi, tại vì 4 đứa bạn bốn đứa tụi tui mà hết 2 đứa có bầu rồi bà. <laughs>
À, ờ. A, trời ơi! Khúc này là là hổng được rồi đó nha bà. <chuckles> Hông được, hông được, hông được. <laughs> ừ.
Hông được, bà ơi! Rồi sao? Trời ơi! Cho nên là thôi, đợt đó à, tui nhớ lý do rồi, lý do thực ra là 4 đứa tụi tui cũng, a ờ, mấy đứa bạn tui ở Việt Nam khá là chịu chơi á, nhưng mà do là thực ra 4 2 đứa có bầu rồi nên thôi dẹp luôn á bà.
À, lý do này vô cùng chính đáng. <chuckles> Ừm hứm. Ừm, ừm. À há. Đúng rồi, đúng rồi, có bầu chắc đi nghỉ dưỡng spa, đi mát-xa dưỡng sinh đồ thôi chứ thiệt s chui vô đó chắc chết. <chuckles> Ờ, chắc đẻ con luôn ở trỏng luôn á, thiệt á.
Thiệt. Trời ơi trời! Chứ vô trong đó hù một cái hông biết chuyện gì luôn. <chuckles> Ừ, thiệt, cho nên là trời ơi! Tui nhớ là chính xác luôn là đợt đó là bỏ ý định là do như vậy. Trời ơi! Ừm.
<chuckles> Ờ, ờ, ờ, ờ, ờ, vậy hả? Tui cũng đang định dụ dỗ mấy bạn đó, kiểu như, thường là không ai vận động luôn á bà, kiểu, cũng ít ít vận động mà có mình tui là vận động mạnh à, xong tui định rủ đi chơi mấy cái trò, gì ta, giống như là trượt băng nè, tui cũng định rủ đi tại đây nóng nực nè, đúng rồi.
Ồ. Ừm. Băng nè. Hay hay là leo núi ở trong nhà á, bà biết cái đó hông? Cái hình thức đó hông? Trời, hay lắm nha! Ừm.
Ừ, đó đó, biết, biết, biết, chính xác, chính xác. Đó, nên tui cũng định rủ cái đó nè, hoặc là mấy cái khu vui chơi tích hợp đồ cũng có lều leo núi rồi mấy cái gì nhảy, nhảy, nhảy đồ đó bà, ờ, kiểu vậy đó, ừm, ừm.
Ừm. Ồ, hay á, tại vì bây giờ Việt Nam mấy cái đó thịnh hành á.

Ờ, hồi đó thì hổng biết là đó giờ bà có nghe cái vụ mà lớp cái lớp học vẽ của người lớn hông, của cái thằng mà Tipsy Art á? Ờ, kiểu như là, một cái buổi học hai ba tiếng đó xong rồi mình có hẳn một cái sản phẩm là một bức tranh của riêng mình luôn á bà biết hạng đó hông?
À há. Sao, sao? À. Ờ. Ơ, sao? Ừm. Wow. À, tui thì hông biết, ờ, cái chương trình đó nhưng mà tui, kiểu, cũng biết cái hình thức này đó.
Ừm. Ồ, đúng rồi, đúng rồi, nó cũng khá là nổi cách đây khoảng chừng, ờ, 3, 4 năm ấy, thì, ờ, thực ra là cái cái lớp đó thì mỗi người sẽ đóng khoảng chừng 250.000-300.000, đó, thì sau một cái buổi học là bà sẽ vẽ được cái tranh đó và đem tranh đó về luôn, hay lắm. Với lại, kiểu, ờ, mệt
Ờ, ờ. Ừm, ừm, ừm. À há, à há. Ừm, ừm. À, vậy hả? Ừm hứm, ừm hứm. Ừm, ồ, giống như workshop, đúng hông? Dạng workshop, đúng hông? Ừm, cũng thịnh hành, đúng rồi. Ừm hứm. Ừm, đúng rồi, chính xác, chính xác.
Ừm, đúng rồi, đúng rồi, workshop đó, thì, ờ, thật ra ngoài vẽ ra cũng có mấy workshop như làm nến nè, đó, rồi đan này đan len này kia, làm, ờ, mấy cái mô hình đó thì trời ơi đúng, đúng, thì thật ra tui rất là thích nhưng mà bà biết, kiểu như là, tui là cái người hướng nội á. <chuckles>
Làm gốm nè, đó. Ừm hứm. Sao, sao? À. <laughs> Rồi sao, rồi đi một mình hả, hay sao?
Đấy, thì Rồi, kiểu, ờm, cũng ráng rủ 2 đứa bạn của tui mà, kiểu, tụi nó cái thứ nhất là tụi nó nói là "Ủa, làm xong cái đó xong về là đâu có biết làm gì khác đâu, ờ, mấy trăm ngàn nó, kiểu, cũng, ờm, cũng phí á, chỉ chỉ biết làm cái đó thôi chứ đâu có làm cái khác đâu mà cũng phải thiếu nguyên liệu." Đó, thế là thất bại. Còn bà thì sao, có bao giờ, kiểu, dụ dỗ thất bại chưa?
Ừm hứm. Ừm. Ừm hứm. À, á. Để trưng thôi, là, kiểu ờ, ờ. À, hiểu, hiểu. Ờ, đồng ý, đồng ý. Ừm hứm. Ừm. Ừm. À. Ừm, thì cái, kiểu, cái workshop đó thì tui cũng có, ờ, từng rủ rồi, nhưng mà, ừ, cũng, kiểu, bị từ chối giống bà là, kiểu, thấy mấy trăm ngàn thì nó hơi phí một trải nghiệm, kiểu, có vài tiếng đồng hồ, đúng hông? Đó, kiểu vậy, nhưng mà cái tui cũng nói là "Thôi mày ơi, tuổi trẻ mà, ừ, cứ trải nghiệm cái mới mẻ đi thì mới biết là mình nhiều khi phù hợp với cái đó hay không, thích cái đó hay không?" Đúng rồi. Chính xác, chính xác luôn, với có kỷ niệm với nhau nữa chứ, kiểu, như đi ăn đi hoài nó cũng chán, đúng hông? Đó, cũng là cái mới mẻ, chính xác. Đó. Ừm.
Ừm. Ờ. Ừm, ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm. Đúng rồi, kiểu, ưm, có cơ hội là phải thử liền, đúng hông? Đó. Ừm. Đúng rồi, được chụp hình nha. Đó, rồi trong buổi workshop đó mình cũng được ăn bánh, ơ, uống trà nè. Trời! Tui thấy nó là một trải nghiệm, kiểu, <tsk> chữa lành luôn á, kiểu, nó th thiên về tâm lý là nhiều ấy, đó.
Đúng rồi, chính xác. Tuyệt vời, chính xác, chính xác luôn. Đúng, đúng, đúng, đồng ý luôn, với lại mình tập trung vào một cái gì đó thì mình nhiều khi mình sẽ quên những cái căng thẳng mà mình đang, kiểu như, bối rối, rối bời, đúng hông? Đó, mình có một cái thế giới khác, ờ, kiểu, kiểu như vậy a.
Ừm. Đúng rồi. Ừm, ừm, ờ, đồng ý với cái này nha, đó. Trời ơi, kiểu vậy tui nghĩ là chắc là bà là một cái người thuyết phục giỏi tại vì lúc đó là tui hông thuyết phục được 2 đứa bạn của tui, xong rồi cái, ơ trời ơi! Cũng tiếc nha, tức là tui đã mua một cái vé cho tui rồi, xong rồi kiểu tới bữa đó cái, ơ, tui nghĩ, ơ tui thức dậy, thức dậy xong cái tui nghĩ "Thôi làm biếng quá, à, ừm, thôi kệ đi, bỏ luôn." Trời ơi, bữa đó tui bỏ 300.000 ra luôn. Ừ, đúng rồi, tại vì
<chuckles> Ờ, ủa vậy hả? Ừm, cũng tùy người đó bà ơi. <chuckles> Ờ. À, cũng hơi buồn hén. Ừm hứm. <laughs> Một mình. Ừm. Thiệt luôn á hả? Ủa, ơ, mà bà hổng đi luôn đi, rồi, kiểu, nhiều khi lỡ lô kết bạn được bạn mới thì sao? Cũng cùng sở thích với bà.
Ờ, thực ra tui không có, gọi là, đánh giá cao những cái môi trường như vậy á, kiểu như, ờ, ô kê, kiểu, ơm
Ừm, ừm hưm. À há. À, vậy hả? Ừm hứm.